<laughs>
Nhưng mà rồi xong thì, ờ, cỡ cỡ 1, 2 năm sau cô nó lại là một nó là chuyện của quá khứ rồi. <chuckles>
<laughs> Ô kê, rất là ghét của nào trời cho kiểu đó hả?
Đúng rồi.
<laughs> Ô kê. Vậy vậy là chắc là hai bạn cũng đồng tình về những cái, ơ, giống như, trong cuộc sống hôn nhân rồi trong, a, con cái gia đình, rồi kinh tế gì cũng không có gặp khó khăn gì là mấy hả?
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Kiểu, nó ban đầu cũng khá là khó khăn á, tại vì, ờ, không phải, ơ, là cái quan điểm nào nó cũng, ơ, đúng với hai đứa, nên là phải đặt ra một cái mặt bằng chung để có lợi cho cả gia đình.
Ừm. Yeah. Ờ ha. Ờ, ờ, ô kê. Vậy đó l đó là lúc mà hai người tự thuyết phục cả 2 bên luôn với nhau, đúng hông? Giống như là, mỗi người nhường một chút, đúng hông? Ừm, ô kê. Nhưng mà theo bạn thì, ờ, thường thì bạn sẽ dùng lời nói nhẹ nhàng hay là bạn sẽ thẳng thắn, ví dụ như hôm đó cô ấy nấu một cái món gì đó rất là dở đi thì bạn có thẳng thắn nói thẳng hông?
Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Mình sẽ nếu nếu mà thực sự, à
Ừm.
Người, à, người yêu, a cô ấy đã làm mình cho mình một món ăn.
Ờ.
À, đưa cũng đưa cho mình ăn là tức là mong muốn mình, à, ăn nó và cảm thấy vui vẻ, thì, ờ, nếu như thật sự mà nếu, a, đưa ra được lời nhận xét thẳng thắn á, thì con tim nhỏ bé đó sẽ vụn vỡ.
Ừm. Ờ há. Ờ. <laughs> Ô kê bạn, vậy bạn sẽ chọn cách như thế nào mà giống kiểu, giống như là, phải phải làm sao để cho cô đó cô ấy biết là cô ấy, ưm đúng rồi, cái món này nó không được ngon nhưng mà không làm tổn thương cô ấy?
Mà sẽ chọn cách Thay đổi, đúng hông? Hiểu, hiểu, vậy thì, à, mình lúc đó mình sẽ chọn, kiểu, thuyết phục nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là "Em ơi, à, honey, rất ngon." Ráng nói dối xíu cũng được, chứ đừng có nói nó mặn nó có mạnh mẽ quá.
À. Ừm. À, OK.
Nhưng nhưng mà có cái này cần thay đổi một xíu nè, để bữa sau, a, làm lại cho anh nó như kiểu như vầy ha, anh sẽ ăn nhiều hơn đấy.
Ừm. Wow! À, bạn cũng là một người đàn ông rất, rất là tâm lý luôn đó nha, chắc là người yêu của bạn cũng rất là hạnh phúc khi ở bên bạn đó. Tại vì, à không hả? Sao vậy? <laughs>
Hông. <laughs> Ơ, nói nói sao giờ? Ờ
À, tức là cũng có mặt, ờ, mặt tốt và mặt xấu, đúng hông?
Đúng rồi, tại vì ai cũng có mặt tốt, mặt xấu thôi, miễn sao là mình, à chúng ta cho điều chỉnh cho nó phù hợp là được.
Ừm. Ờ, ô kê. Chính xác ha. Vậy có bao giờ cô ấy xin bạn làm điều gì đó hay là thuyết phục bạn làm điều gì đó hông?